Mm, ho-o, ho-o, kung magkakasama kayo.
Yung sa akin naman ano, ah, may 4 ako na barkada tapos parang nag ah, every birthday ng kada isa, talagang nag naglalaan kami ng oras na, "Uy dapat magkita tayo niyo kasi once a year lang yung ano 'di ba, gathering." Tapos ano, kaya ayun pumupunta kami sa mall, kumakain, nagchi-chip in-chip in. <chuckles>
Mm. Mm, mm, mm, mm. Mm, oo, maganda yun, kaya sa mga reunion, di ba?
Oo. Oo, nung ano naman nung pandemic, um, di ba uso na yung sa Zoom, may time nga hindi kami pwedeng magkita so dun na kami sa Zoom nag naglalaro din ng mga games din online, mga <chuckles> Ikaw naman, naranasan mo na din yan, mag-ano?
Oo. Oo, oo. Mm. Mm, mm. O oo, pero mad ano naman, madalas sa ano lang iyun nag nagtatawagan, magkikita online, yun ganun, ganun din. Nung pandemic halos di talaga nagkikita ano, ang tagal tagal.
Uh-huh. Oo. Kaya nga eh.
Oo, oo. Wala kang paraan kundi padala ka ng pagkain, gano'n.
Pero <chuckles> Oo, tama buti na lang may technology din talaga na nakakapag-ano sa atin ng mga pamilya, kaibigan, kamustahan. Imagine nung, kung ano imagine kung walang technology 'di ba tapos hindi natin ma-kontak yung family natin, paano natin mare-reach out sila, hindi tayo pwedeng
Hmm, o oo. Oo. Oo. Oo, napakahirap. Parang hindi ko ma <chuckles> parang hindi ko ma-imagine ang hirap-hirap. <chuckles> Okey, so sa tingin mo sa tingin mo, ano yung mahirap sa pagpapakita ng pagmamahal?
Kaya nga, eh. Mm. Mahirap wala, ah, para sa'kin wala naman, siguro yung iba nahihirapan kung magpakita ng pagmamahal kung may galit sila sa pamilya, may galit sila sa isa't isa ta yung pride 'di ba. Kasi ano, eh, kung may kung ano kung may peace of mind ka, kung wala kang galit sa, sa dibdib mo towards sa people 'di ba, pam pamilya kasi kahit anong mangyari kahit mag kahit kahit for example di kayo okey ngayon, dapat mag-ano talaga kasi ang ikli lang ng buhay, 'di ba? So, dapat ano, parang hap happy lang maging peaceful lang yung environment mo kasi ikaw din yung ma-i-i-stress eh, pag may hindi hindi may iniisip ka na ano hindi maganda nakada dagdag din niyan ng stress mo stress ka na sa work, stress ka pa sa pamilya, 'di ba kahit hmm kahit anong mangyari dapat ano pamilya is pamilya talaga, eh.
Mm. Mm. Mm. Mm, mm, totoo. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Totoo, totoo, totoo, oo. Oo. Oo. Totoo. Mm. Mm. Oo, totoo. Nag Mm. Kahit anong ano kailangan walang negatibo. Kasi makakaapekto yan sa relasyon niyo, sa katawan din, nagkakaroon ng mga sakit-sakit.
Di ba? Mm. Hmm. Mm.

Ah, baka ano na sob sobrang nasaktan yun na hindi pa siya ready sabihin sa'yo. Siguro ano, habaan mo lang yung pasensiya, may pinagdadaan palang matindi, kaya ganun. Baka nag-aantay siya ng time para sabihin sa'yo sa siguro puwede mong yayain o labas tayo or ano na tayo
Yun. Hindi, kasi malayo kami nasa ano ako lala na malayo ako malayo din siya. So, parang Messenger na lang yung ano namin, communication tapos yun pa, parang nagsisinungaling, parang ayoko.
Mm, hmm. Oo, oo. Hmm, mm. Anong ginagawa mo ngayon sa gano'ng sitwasyon?
Mm. Hala. <tsk> Wala, parang ano, um, wala, um, nag-reply ako sa kanya hindi siya nagrep hindi siya nag-response u hindi siya nag-reply. So, parang ano 'to? Parang 'di ba ikaw may instinct ka din, may nafi-feel ka din na ano, parang may mga inggit-inggit gano'n, 'di ba?
Mm. Oo, oo, oo, oo. Mm, mm, mm, mm. Ay, oo, oh, baka kaya sasabihin mo lang na ano, "Andito lang ako, 'pag ready ka ng magsa mag-ano, mag-share kung anong problema mo. Kaibigan mo pa rin ako kahit anong ano, kahit anong naging problema mo or anong problema natin."
Oo, parang Mm. Yun lang. Mm, may na-experience. <snorts> May na-experience ka na ganyan, mga kaibigan mo?
Sa akin hindi masyado, pero ako yung minsan yung ano, introvert ako, eh, kaya gusto ko yung may time na s ano lang yung 'pag lumalayo ako naiintindihan nila yun. So, inaantay nila na ako mag ano, magsimula ng, "Uy, kumusta ka na," 'yan alam nila ready na ako. Kilala na ako, eh, <laughs> kaya minsan pag nag hi buwanan bago ako sasagot. Sabi ko, "Hoy, kumusta?" O kaya ma magpapadala ako ng mga <inhales> mga message na o ha ah, Happy Women's Day, yung mga ganun, 'yan. Oo, ganun. Hinahayaan nila ako. Kahit siguro sa'yo ano gi ano yung pabayaan mo lang. Yung mga babae kasi minsan merong mga moments na inaabot ng buwan. <chuckles>
Oh. Ah, mag. Oo. Ah, ayun. Tama, tama. Eh, pero iba, eh. Parang nafi-feel ko na hindi ko alam, may sigu may inggit ba or something parang 'di ko 'di ko na 'pag tapos mag ano, siyempre magse-share kami kung nagpunta kami sa ibang bansa tapos siya hindi siya nag wala, parang malalaman ko lang sa ibang tao.
Mm, mm. Mm. Hmm. Mm, mm. <clicks tongue> Ay meron sigurong something yun. Ikaw na lang siguro umunawa kasi magkaibigan naman kayo.
Pero minsan ano, eh, minsan siyempre minsan napupuno ka na din.
Oo, tsaka marami ka pa namang ibang kaibigan, dun mo na lang i-focus muna. <chuckles>
Kaya sabi nga nila yung ano, yung bestfriend mo yun din yung magiging ma ah, matindi mong kaaway, mm. Maingat din dapat. Uy, salamat sa time mo.
Oo, totoo. Kaya minsan sarili na lang. Oh, 'yan. Oo. Ako din, salamat din sa pakikipag-usap Ingat, ingat palagi.
<laughs> Maganda a paalam, thank you.

Talagang masama ang loob mo non, 'di siguro distansya ka na ng konti. <clicks tongue> Ano na rin, ah, hin ah, yung pagdalas ng pagkukumusta mo siguro ano na rin, bawas-bawasan mo na rin baka gusto niya ng space sa'yo, <laughs> sa'yo lang. <laughs> 'Di ba. Oo. Mapapansin mm. Sige.
Oo, 'no? 'Di ba? Tapos. Oo. Kasi yun yung ha, ano? Sige, go lang. <chuckles>
Oh, mapapansin niya rin naman 'yan, ang sabi niya, "Ay ano na nag kumbaga hindi na siya masyadong nangungumusta." 'Pag na-miss ka niya si baka siya na yung mauuna o baka may sama ng loob. Puwede mo sigurong tinano tanungin, anong problema natin?
M Hindi. Kasi ano yun yung na yun yung ano ko ngayon, eh, story ko ngayon. Tapos ano palagi niyang sinasabi ay pasensya na wala akong ano, wala mahina yung signal, pero palaging nag-a-upload sa ano, sa FB. Tapos ano, tapos ano, hindi siya hindi na siya nagshe-share tapos nalaman ko sa ibang tao na wala na pala sila wala na pala sila ng ano niya, ng, ah, kasintahan niya for 10 taon. So, siyempre di ba ikaw ikaw di ba bestfriend ka so, hindi siya hindi tapos yung may common friend kami na ano sinabi, "hindi niya sinabi sa'yo, wala siyang kinuwento," sabi ko, "Wala. Wala. Hindi na nga siya nagte-text sa akin, eh."
Ano daw? Mm. Mm. Mm, mm. Mm, ay gano'n, oo. Mm. Hmm. Mm. Naku. Mm. Mm.

Ah, oo.
Siguro yung ano lang, yung mga pagkakataon nahirapan ka ipakita yung pagmamahal, yung mga nagliligawan siguro 'no? Yung mga nagpapakipot pa na mga babae, 'yon. 'Yo Siguro yung mga nagliligawan, yo yung mga babaeng hindi muna nagpapakita ng ano, pagmamahal, oo, 'di ba? Oo mga pa 'yon.
Naglili Hmm. Ah, ano, ano nag Oo. <clears throat> Yung mga, mga hard to get. <laughs> Kaya nga, eh.
Yung mga mayro'n pa bang gano'n ngayon?
Hindi ko alam kasi usually mga bata, elementary, lalo na yung may mga phone na dinadala sa eskuwelahan, 'di ba? Parang hindi din advisable na all the time kasi 'di mo alam, anong mga tinitingnan nila tapos makausap nila, malay mo baka mga scammer na pala.
Mm, mm. Mm. Mm. Oo, 'yun na nga, eh, totoo, totoo.
Mm. So so da so dapat yung ano, pamilya ano talaga intact parang palaging chine-check palaging pin ina-update tapos ano din yung yung, ah, yung ano bawat ano, anak dapat kausapin kasi may mga kakilala ako bago sila matulog yung mga parents parang binibisita yung mga anak kinakausap yung ano, yung kasi may yung pastor namin parang 'yun yung ginagawa niya kasi 3 yung anak niya mga babae so, bago sila matulog parang, "Oh, kamusta yung araw mo may mga may ano ka ba na-encounter ka pa today na ano parang maganda." So sini-share, so siyempre yung as, ah, as, ah, as as anak parang mafi-feel mo rin na, "Ah, import importante pala ako sa mama't papa ko." Tapos
Mm. Mm, mm. Mm, mm, mm, ha, mm. Mm. Oo, oo. Mm. Oo, oo. Mm. Mm. Mm. Oo, oo, 'tsaka kahit nag magkalayo kayo lagi mong tatanungin, "Oh, kumusta ka na kumain ka na ba diyan? Nagdala ka ba ng tubig?" Gano'n. Mainit ba diyan? Gano'n, lagi mong tatanungin. Lalo na 'pag busy, 'pag hindi sumasagot hindi ibig sabihin no'n maaaring busy talaga lalo na 'pag nagtatrabaho. So, ka kahit hindi na ibibigay sa'yo yung kumbaga yung, sagot na gusto mo, basta ibigay lang, ibigay lang mo lang nang ibigay yung pagmamahal na ibibigay mo lalo na sa pamilya mo. 'Di ba? Mm.
Hmm. Mm. Oo. Tama. Hmm, <clicks tongue> tama. Mm. Oo, tapos oo, tama, tapos ma ito may tanong ako sa'yo parang base lang sa parang personal ko lang na ano, siyempre kung 'di ba, lahat naman may mga best friends 'di ba, tapos yung bestfriend mo, what if yung bestfriend mo, parang kinukumusta mo tapos hindi nagre-reply tapos, tapos nagcha-chat tapos magcha-chat na naman siya na, "Ay, pasensya na busy." Pero palagi siyang online sa Facebook, sa Messenger palagi siya nag-a-upload tapos magcha-chat kayo tapos after 2 weeks pa siya magre-reply, anong mafi-feel mo?
Mm. Mm, mm. Mm, mm, mm. Mm. Mm. Mm.

Oo parang ganun lang, marami na ano dun, kam dun ako pumipili talaga ng ano, minsan ng mga kakaibang lulutuin, yan, na maikli sa oras, kasi sa YouTube tatapusin mo pa, eh.
Um Ah, okey. <clicks tongue> Oo. Oo nga, eh, haba-haba di ba? <chuckles>
'Di ba oo, oo maraming pang kuwento yung nag-luluto.
Ayoko ng may instruction mm.
Oo oo, sa Pin
Gusto ko yung ano lang, caption lang.
Oo sa Pinterest marami, yun. <swallows> <clicks tongue>
Hmm, yung mga ano naman, yung yung nung pandemic yung mga gusto ko is yung yung YouTube channel is Kuya Ferns, hindi ko alam kung na-fo-follow mo ba yun.
Hmm, mm. Mm, <clicks tongue> ah
Oo 'di ba maga a a a ang daming ano mga n ang dami niyang niluluto na parang walang kuwento, caption lang lahat.
Hmm. <clicks tongue> Mm, sa'kin yung nasusundan ko yung si ano, eh, yung si Manabat.
Ah, yung chef?
Oo, chef a Chef RB RV? Yun. <chuckles>
Oo. Iyon yung pandemic lang dun yun pumatok.
Oo, oo. <chuckles>
Milyon na ba yung subscribers niya?
Hindi ko napansin ngayon. Basta gusto ko yung ano niya, kaya lang medyo mahal yung mga ano niya minsan.
Ang dami niyang ayon mga mga ginagamit niya 'no?
Mm. <swallows> Oo. Sa tingin mo, ah, gaano kahalaga yung ano, yung pag-papakita ng pag-mamahal yung mga simpleng bagay lang para sa pamilya, sa kaibigan?
Hmm. Ay naku sobrang importante, kasi parang, 'pag pinapahalagahan mo sila parang siyempre ma-fe ma ma-fe-feel nila yun 'di ba? Yung sa akin naman, um, pinapadama ko sa family ko, by for example nag-papadala ako ng ano, nag nag nagpa nag shoshock na lang sila may mga parcel na dumadating ganon. Tapos ayun, um, since malayo ako sa malayo ako sa family ko, ginagawa namin nag-tatawagan sa Messenger tapos chine-check ko yung CCTV minsan nagugulat na lang sila kumakain sila may nagsasalita na sa CCTV. <laughs> Ah oo, mm.
Mm, mm. Mm. Hmm, mhm. Mm. Oo, oo. Mm. Mhm. <chuckles> Oo tama yan, oo, <clicks tongue> ganiyan din yun sa kuya ko, eh. Yung tit ano nakikita mo kung anong nangyayari sa, bahay niya. Oo.
Oh. Oo. Siyempre ano, ano na din, parang kahit malayo ka, parang malapit ka pa rin kasi sa technology, di ba?
Oo, oo, oo, 'tsaka yung mag-tetext. <clicks tongue> Papaalala o kumain ka na.
Hmm. Yun, oo. Oo, tama, tama tapos kung yan yan nabanggit mo yun sa family mo sa mga kaibigan mo naman pa'no mo nagbibigyan ng ano, ng panahon sila?
Oo. Siguro sa ano, sa pag-papadala ng message, pag-tetext, pagtatawagan o kaya pagkikita, yun. Mm, mm.
Mhm. Mhm, ayun oo. Importante din yun na, kumbaga reunion 'di ba?